วันนี้มีเรื่อง อยากจะมาขอระบาย แล้วก็ ถ้าเกิดว่าคุณพอจะมีคำแนะนำอะไรดี ๆ ทางนี้ก็ยินดีที่จะรับฟัง แล้วก็นำไปปรับใช้ค่ะ คือตอนนี้เนี่ย รู้สึกเบื่อมาก ๆ เลยค่ะว่า แบบในเวลาว่างเนี่ย เราจะทำอะไรดี? คือต้องขอบอกว่า ปกติแล้วเนี่ย เป็นคนที่ชอบ ดูหนังฟังเพลงมากเลยค่ะ แต่ว่า ณ ตอนนี้เนี่ย เรารู้สึกว่า เราดูหนังใน Netflix จนหมดแล้ว รวมไปถึงใน เอ่อ Disney ช่อง Disney เราก็ดูหมดแล้วเช่นกัน เราก็เลยรู้สึกแบบเบื่อมาก ไม่รู้จะทำอะไรในเวลาว่างอะค่ะ ควรจะทำอะไรดีคะ? เราอยากจะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
ได้เลยครับ อืม <chuckles> ครับผม อืม ถ้าอย่างงั้นต้องถามก่อนเลยว่า แล้วกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากดูหนังฟังเพลง ยังมีกิจกรรมอื่นที่เราชอบอีกบ้างไหมเอ่ย?
กิจกรรมอื่นที่ชอบเหรอ? ก็ อ่า มี ไป ออกไปหา อ่า ร้านอร่อย ๆ เฟ่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีบ้าง เสาร์อาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือไม่ก็ อ่า ไปออกกำลังกายที่ยิมที่เราสมัครไว้ ก็พยายามจะไปยิม อย่างน้อย ก็อาทิตย์ละ 3-4 วันค่ะ
ใช่ อืม ครับผม อืม อือ โอเค แปลว่าตอนนี้ก็ยังมี มีไปออกกำลังกายอยู่บ้างเนาะ ใช่ไหมครับ? อา โอเค ได้เลย ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า จริง ๆ แล้วอะ ก็เป็นอะไรที่มีการแบบว่า ทำกิจกรรมหลากหลายมากเลยนะ แล้วก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วย แต่คุณก็อาจจะโอเคเนาะ มัน ถ้าเวลาที่เราไม่ได้ไป อะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะรู้สึกว่า เออ มันไม่มีอะไรทำเลย มันอาจจะแบบเบื่อ ๆ ได้นิด ๆ หน่อย ๆ ทีนี้ขอถามเพิ่มนิดหนึ่งครับผม แล้วปกตินอกจากไอ้ 3-4 อันที่ บ บอกผมมาแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่ชอบเป็นกิจกรรมแบบไหนเอ่ย? แบบไปคนเดียวไหม? หรือว่าแบบไปสังสรรค์เป็นงานใหญ่ ๆ หรือเพื่อน อะไรแบบเนี้ยครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริง ๆ เวลาถ้าเกิดว่าจะออกไปหาอะไรทานอร่อย ๆ ส่วนใหญ่ก็จะไปกับน้องสาวค่ะ แล้วก็คุณแม่ด้วย เราก็เหมือนจะเป็นกิจกรรมยามสุดสัป สุดสัปดาห์ อย่างเงี้ยแหละค่ะ ที่ออกไปหาอะไรทานกัน แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านน่ะ เป็นคนที่ อย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบดูหนังมาก ๆ เลย แต่ว่า ณ ตอนนี้เนี่ย นอกจาก Netflix กับ เอ่อ Disney แล้วอะ ไม่รู้จะดูอะไร ดูที่ไหนเลย เผื่อคุณจะพอมีไอเดียมาบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ผม อือ อืม ได้เลยครับ ถ้าอย่างงั้น ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้กระทบกับรายได้ของเรา อ่า พูดแบบนี้แล้วกันเนาะ ถ้าแบบว่าไป ไป แต่แบบเราก็เป็นคนชอบดูหนัง ดูซีรีส์อยู่แล้ว แล้วมันไม่ได้กระทบกับรายได้ของเรา ผมแนะนำให้อีกทางหนึ่งคือโรงภาพยนตร์ครับ เป็นหนังอาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องเข้าใหม่แบบ แบบชนโรงเลยก็ได้ แต่ว่าเป็นหนังที่เรารู้สึกว่า อุ๊ย เรื่องเนี้ยเราอยากดู แล้วเราก็ โอเค ถ้ามันเข้าสตรีมมิงมาเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูซ้ำอีกรอบก็ได้ แต่ว่าอันนี้มันเข้ามาเนี่ย เราก็ โอเค เป็นการอุดหนุนทางผู้กำกับทางอะหนังที่เราชอบด้วยอีกทางหนึ่ง เพิ่มเติมเข้าไป
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ
โอเค ได้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะ จากการที่ดูที่บ้าน อาจจะดูแบบว่า sync เข้ากับทางโทรทัศน์ หรือดูผ่านมือถือ อะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าบรรยากาศอะครับ มันจะไม่เหมือนกับการดูโรงภาพยนตร์ เพราะว่าถ้าเราดูโรงภาพยนตร์เนี่ย โอ้โฮ ทั้งสี ทั้งเสียง ทั้งอะไร ก็จะแบบอลังการนิดหนึ่ง แบบว่า ใช่ ได้ความ ได้ยินเสียงแบบดังฟังชัด หรือบาง ถ้าเป็นแบบภาพยนตร์ ที่มันตลก ๆ หน่อย เราก็เหมือนกับว่าได้ดูร่วมกับคนอื่น ๆ ไปด้วย แล้วเวลาที่มันมีฉากที่มันหัวเราะ หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียว เราก็จะได้หัวเราะไปร่วมกันกับคนในโรง อะไรแบบเนี้ย คนที่นั่งดูอยู่ด้วยกันกับเรานะทั้งโรง อะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่าบรรยากาศแบบเนี้ย มันก็น่าจะทำให้เรารู้สึกว่า เออ เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการที่ดูที่บ้าน เราก็ขำอยู่คนเดียว มาขำกับคนอื่น ๆ บ้าง อาจจะช่วยคลายความเบื่อ ความเหงา หรือว่าความซ้ำซากจำเจ ที่เรารู้สึกว่า เออ เราดูหมดแล้ว เราไม่รู้จะทำอะไรต่อดี น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะพอช่วยได้อยู่ครับ
ค่ะ อา จริง ค่ะ อลังการ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริง ๆ แล้วอะ มันช่วยได้เยอะเลยล่ะ ตอนเนี้ยต้องขอบอกว่าลืมไปเลยว่า เออ มันก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนี่นา ก็ไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์เลยก็ได้ ก็เป็นเขาเรียกว่า อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ทีเดียวค่ะ เพราะว่าส่วนตัวเนี่ย ก็ ไม่ได้ดูหนังโรงมานานมาก ๆ เลยล่ะ กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดไม่ค่อยได้เข้าโรงเลยอะค่ะ แล้วก็ไม่ได้ดูเลยนะว่า ตอนนี้เนี่ยเขามีหนังอะไรฉายอยู่บ้าง ลืมไปเลยอะค่ะ ด้วยความที่มันมี Netflix อะเนาะ แล้วเราก็คิดว่าหนังโรง แล้วเดี๋ยวก็ เดี๋ยวมันก็ออกมา ส เข้า Netflix เข้า Disney อะไรแบบนี้ เรารึ เราเนี่ยลืมบรรยากาศไปเลยว่า เฮ้ย ตอนนี้ในโรงเขาเป็นยังไงแล้วบ้างนะเนี่ย? ยังมีพ็อปคอร์นกินได้อยู่ไหม? หรือว่ามีขนมอะไรที่เขาทำขายเพิ่มเติมหรือเปล่า? ไม่ได้เข้ามานานมากทีเดียว นึกถึงบรรยากาศเก่า ๆ เลยค่ะ อา เดี๋ยวจะต้องไปหาดูแล้วค่ะ
อืม ครับผม อืม โฮ อืม ใช่ อืม อืม โอ้โฮ อืม ทีเนี้ยครับผม ได้เลยครับ นอกจากอันนี้แล้ว เมื่อกี้คุณก็บอกว่า มีชอบฟังเพลงด้วยเนาะ ทีเนี้ยมีวงไหนที่เราชอบเป็นพิเศษ อะไรยังไงไหมครับ? แบบมีเยอะไหม? หลายวงไหม?
ค่ะ มีค่ะ ก็จะฟังเพลงแนวตลาดทั่วไปเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Taylor Swift, Ed Sheeran อ่า Bruno Mars ค่ะ Maroon 5, BLACKPINK อ่า ก็มีบ้างแล้วก็ ร้องได้ เต้นได้ตามโอกาสแบบ นี้ค่ะ อ๋อ GOT7 อ่า ตายแล้วลืม วงโปรดไปได้อย่างไร ใช่ค่ะ
อืม ครับผม อา อา อืม โอ้ อา อันนี้วงโด่งดังเลย ใช่ ทุกคนต้องรู้จักกันแหละ อา ทีนี้ครับผม ในการที่ชื่นชอบฟังเพลง อะไรแบบเนี้ย แล้วเคยมีไปคอนเสิร์ตบ้างไหม? ไปทำกิจกรรมด้านนอก หรือว่าแบบกลุ่มแฟนคลับอะไรแบบนี้บ้างไหมครับ?
มีล่าสุดที่ไปก็คอนเสิร์ต GOT7 ที่ราชมังที่ ที่กรุงเทพ นี่แหละค่ะ เป็นอะไรที่ โอ้โฮ ต้องใช้คำว่า สงครามการซื้อบัตร แต่ว่าเราก็ได้บัตรมาพูดเลย ถึงแม้ว่าเราจะใช้ ใช้เงิน อ่า ใช้เงินใน กว่าจะได้บัตรมานั้น ใช้เงินไปที่นี้ ก็เอา เอาเถอะ ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าเราได้บัตรก็คือจบ ถือว่า ถือว่าดีแล้วค่ะ ก็ได้ไปคอนเสิร์ตค่ะ ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายมาก ๆ เป็นคอนเสิร์ตในรอบหลาย ๆ ปีเลยนะ ตั้งแต่ COVID มา บอกเลยว่ามันคุ้มค่ามาก ๆ ค่ะ โอ้โฮ การ แสดงเวทียังประทับ ติด ความประทับใจ ติดตาตรึงใจถึงทุกวันนี้ค่ะ
อืม <chuckles> <chuckles> ครับผม อืม อืม ครับผม เนี่ยแหละครับที่ผมจะ อา อืม เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก อยากจะแนะนำ ก็คือว่า งั้นถ้าเราชอบฟังเพลงอยู่แล้วเนี่ย ลอง ถ้าสมมุติว่า ได้มีโอกาสที่จะ โอเค สามารถแย่งซื้อตั๋วได้ทัน หรือ อะไรแบบเนี้ย ได้ทันเนี่ย เนี่ยแหละครับ ผมเลยอยากจะแนะนำตัวนี้อีกทางหนึ่ง ลองไหม? ลองเข้าไปร่วมกับกิจกรรมคอนเสิร์ต หรือว่าเป็นกิจกรรมมีตติง แฟนมีต อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรแบบนั้น แบบว่า เออ ได้เข้ามา ร่วมเปลี่ยน บรรยากาศบ้างอะไรบ้าง เปลี่ยน อะไรทุกอย่างแบบว่าจากอยู่ที่บ้านให้ไปเจอผู้คน หรือว่าเจอกลุ่มคนที่ เขามีความรู้สึกชอบ มีความรู้สึก เป็นแบบเดียวกับเรา เราจะได้รู้สึกว่า เออ นี่ไงไม่เหงา ไม่เบื่อแล้ว พอเราได้มา อา อย่างน้อยได้ พ เต้นแล้ว แน่นอนเลยอันเนี้ยมาก ๆ ด้วย ใช่ รู้สึกว่า เออ ได้เสพบรรยากาศในตอนที่มันสนุกกับผู้อื่น มันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่า "อุ๊ย มันคุ้มค่านะที่ได้มา" ที่ได้ อะไรแบบเนี้ยครับ
อืม อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็เป็นอีก 1 กิจกรรมที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ความจริงอะ อย่างตอนที่ Mariah Carey มาอะ คุณแม่ก็อยากไปดูคุณแม่เหมือนกันนะ แต่ว่าตอนนั้นติด งานน่ะค่ะ แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อตั๋วไปดูคุณแม่เลย อย่าง Home Town ที่แบมแบม เอ่อ มีคอนเสิร์ตในไทย อันนั้นก็เสียใจมาก ๆ เลย แบมแบมดันมาแบบจัดคอนเสิร์ตตอนที่เราไปเที่ยวพอดี เราอยู่ต่างประเทศ เราก็เลยไม่ได้ดูแบมแบมเลย เลยไม่ได้เห็นแบบว่าน้องเต้นกับธามไทเป็นอย่างไรบ้าง เห็นแบบ โอ้โฮ มีแต่คนลงคลิปทั้งนั้นเลย โอ้โฮ เราก็เลยพลาดบรรยากาศอะไรแบบนี้ไปแบบหลายครั้งแล้วล่ะค่ะ แต่ก็ ก็มาดูย้อนหลัง ก็ บรรยากาศถึงแม้ว่ามันจะไม่ มันจะไม่เหมือนกับตอนที่ไปเอง แต่ว่ามันก็ยังโอเค มันก็ยังได้พอเห็นบ้างว่าแบบ โอ้โฮ มันก็ยัง เรียกได้ว่าก็ ก็โอเค ก็ดู ก็ดูได้ ดูรู้สึกแบบ เออ มันก็ ด รู้สึกว่า เอ่อ ยินดีกับน้องที่แบบ โอ้โฮ น้องมีอัลบัมเป็นของตัวเอง อัลบัมไทยอัลบั้ม แรก แล้วก็น้องทำได้ดีขนาดนี้ ก็ ใช่เลยค่ะ พอคุณพูดถึง เอ่อ งานคอนเสิร์ตเนี่ย ถ้าเกิด ได้ เอ่อ มีเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ย ก็จะน่า น่าจะทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อ แก้เบื่อได้ดีมาก ๆ ทีเดียวเลยล่ะค่ะ
อืม อืม <laughs> อืม แน่ อืม ใช่ ใช่ครับผม หรือว่าถ้าชอบแบบว่า ในการ อ่านหนังสือ หรืออะไรแบบเนี้ย อยากหากิจกรรมทำใหม่ ๆ อย่างไปเดินเล่นสวนสาธารณะ อะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่า อันนั้นก็น่าจะเป็นอีก 1 ทางเลือก อีก 1 ตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะ ในการที่ โอเค เปลี่ยน ใน มา มาใช้เวลาว่างในด้านอย่างอื่นบ้าง นอกจาก ตรงนี้แล้วเนี่ย ก็ไปเดินเล่น กินลมชมวิว หรือถ้าสมมติว่า แบบ อุ๊ย ได้ไปพบเจอสิงสาราสัตว์ ซึ่งตอนเนี้ยทางสวน ทางสวนอะไรที่เราก็จะน่าจะพอรู้อยู่ในประเทศของเรา ที่จะว่ามีน้องขึ้นมานอนเฉิดฉายให้เราได้ถ่ายรูปได้ แล้วก็กลายเป็นเหมือนกับจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่ง ที่ต่างชาติก็จะชอบไป ถ่ายชอบน้อง นี้ อา เราอาจจะไปเดินเล่นพบปะน้องนิดหนึ่ง ก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ใช่เนาะ แบบว่า เออ อะไรที่ไม่เคยทำ หรือแบบว่า เฮ้ย ถ้าเราชอบอ่านหนังสือ ลองไปหาหนัง ไปเดินงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติดูไหม หรืออะไรแบบเนี้ยครับผม เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง จากที่เราฟังเพลง อะไรแบบนี้แล้ว ลองอ่านหนังสืออยู่กับตัวเองดู บางทีอันเนี้ยก็อาจจะเป็น 1 ในอีก อ อีก อ่า เป็นแบบอีกหนึ่งงานอดิเรกที่คุณเนี่ย อ้อ เราอาจจะติดใจ เพราะว่า นอกจากที่แบบว่ามันได้อ่านอย่างเดียวแล้วเนี่ย บางเรื่องราวอะครับ มันให้แง่คิด ให้ข้อคิด หรือว่าทำให้เราอะจินตนาการเห็นภาพออกมาได้เยอะขึ้น ได้ใช้ความสร้างสรรค์ของเราอะเพิ่มมากขึ้นด้วยอีกเรื่องหนึ่งครับ
ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ <laughs> อืม โอ้โฮ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอบอกว่าตัวเองเนี่ยลืมไปเลยว่า เฮ้ย มันก็ยังมีงานหนังสือนี่นา มันก็ เราก็สามารถที่จะไปเดินเลือกซื้อหนังสือ หรือว่า เอ่อ งานอดิเรก การอ่านหนังสือเนี่ย โอ้โฮ เรอะ เราลืมไปเลยค่ะว่า จริง ๆ มันก็ยัง เอ่อ เป็นงานที่เราเคยชอบนะ เป็นการ งานอดิเรกที่เราเคยชอบ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแนะนำงาน อ่า อดิเรกอะไรดี ๆ ให้เราได้ อ่า ทำได้ในเวลาที่เราว่าง แล้วก็เชื่อว่า สิ่งพวกนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อเลยค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ
อืม อื้อฮือ ได้เลยครับ ยินดีมาก ๆ เลยครับ แล้วก็อยากจะให้ลองหาเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อย ๆ เนาะ เพราะว่าถ้าทำอะไรซ้ำ ๆ ไปมา ผมคิดว่าบางทีมันก็อาจจะ เออ เกิดการเบื่อหรืออะไรได้ ลองแบบว่าใช้กิจกรรมให้หลากหลายดู แต่ว่าก็ทำซ้ำ ๆ มัน หลายมากขึ้น อะไรแบบเนี้ย ก็ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ